Iya, jadi dia itu sempet ini ya kayak ngadain semacam challenge, sebenarnya nih challenge-nya atau kayak tantangannya itu dilakuin setiap tahun ya, di mana semua orang itu harus, eee, ngelakuin, eee, 4, eee, bentar 4 miles, 4 miles selama 4 jam dan itu dilakuin selama 2 hari. Jadi setiap 4 jam itu orang itu harus, eee, lari ya. Misalnya lari 4 miles itu berarti sekitar 6,4 kilometer setiap 4 jam itu
Mhm. Setiap 4 jam.
Iya setiap 4 jam dan dia harus ngelakuin selama 2 hari dan itu secara nonstop gitu kan ya. Jadi misalnya nih, misalnya di jam 8 dia udah lari, eee, 6 udah lari empat miles itu kan, dan dia mungkin baru tuntasnya itu sekitar jam 9. Nah berarti di jam 12.00 dia harus lari la lari lagi, gitu.
Heeh. Lari. Heeh. Heeh. Wah itu full-time? Pekerjaan full-time itu ya? <chuckles> 2 hari.
Iya, jadi bener-bener 2 hari harus dilakuin terus-menerus gitu, ini merupakan tantangan dia sih, heeh, yang emang dia sebar. Iya terbuka, iya.
It heeh. Untuk, eee, tantangan terbuka, kes eee eee, untuk semua orang, eee, terus habis itu apa nih? Penghargaannya apa nih?
Iya palingan kita bisa ini kan kayak nge-posting pengalaman kita gitu. Kayak dia ini kan ada kayak semacam situs di mana orang-orang bisa kayak nge-submit kayak, bagaimana pengalamannya heeh. Dan itu mungkin bakal dia posting ceritanya di medsos gitu atau mungkin bakal dia gunakan di buku-buku dia gitu.
Berbagi cerita, mhm. Mhm.